हाँ। हैलो।
उम, जी, बताइए।
जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब मेरी भी जो है काफ़ी यादें अ, जैसे एक मैं स आपके साथ स जो है साझा करना चाहूँगा तो एक बार क्या हुआ कि जो दिवाली का त्योहार होता है हमारा तो उसमें जो है ना अ, तब एक मुझे याद है 2014 की बात है तो उसमें क्या हुआ था कि अ, हम जो है ना अ, मतलब पटाके लाए थे। तो हम उस समय क्या थे जिन चाची के घर थे हम सारे भाई-बहन थे 3-4, तो क्या हुआ 4 थे हम। हमने जो है बाहर जो है ना रॉकेट जलाया और वो रॉकेट जो है ना घूम के हमारी जो अंदर वाला कमरा था वहाँ पर चला गया था। जी, जी, तो हालाँकि ऐसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन कहते हैं ना कि उसको जब अभी भी याद करते हैं तो काफ़ी काफ़ी हँसी आती है। जी, जी, जी।
हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, जी, जी। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हुँ, हुँ, जी। हाँ बिल्कुल। अ, बिल्कुल सही कहा आपने मुझे भी ये लगता है कि ना जैसे अ अ, बचपन की कुछ यादें होती ही ऐसी है ना कि मतलब बड़ा मज़ा आता है, ऐसे में ना अगर मैं बताऊँ अ, मतलब अ, परिवार के साथ अगर मैं अपने एक बिताए कुछ पल बताऊँ तो आपने उस जगह का नाम काफ़ी सुना होगा अ, मतलब <clears throat> अ अयोध्या का?
जी, जी। हुँ। हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। य अ, यूपी में।
और मैं ना अपने परिवार के साथ अयोध्या जाना काफ़ी पसंद करता था, है ना? और बड़ा अ, मतलब आनंद आता है। देखिए, आप इस बात को ज़रूर मानें कि धार्मिक जगहों पर ना अप काफ़ी आनंद आता है, धार्मिक स्थलों पर काफ़ी एक अ, मन को शांति वग़ैरह भी बहुत मिलती है, तो कहीं न कहीं मैं ऐसी धार्मिक जगहों पर अपने माता-पिता के साथ जाना बड़ा पसंद करता था। तो देखिए अ, मतलब अभी भी करता हूँ एक तरीके से और देखिए अ, जैसे ना एक मज़ेदार यात्रा उस मतलब मज़ेदार बात ये हुई थी उस यात्रा में कि जो हमारा जैसे जो हमारे जो अ, फूफा जी थे आपने वहाँ पे हनुमान गढ़ी है एक तो ह मज़ेदार भी बोल सकते हैं एक तरीके से मतलब थोड़ा बुरा भी बोल सकते हैं तो हुआ क्या था वहाँ पे उनका फ़ोन था जैसे बंदर वाली बताई थी उन्होंने नया-नया वन प्लस का फ़ोन खरीदा था है ना उस समय आज से 4 साल पहले वन प्लस की काफ़ी वैल्यू होती थी, है ना, एक नया फ़ोन खरीदा था वन प्लस का और वो वन प्लस का फ़ोन जो उन्होंने लिया था, है ना? उससे क्या हुआ कि मतलब बंदर उठा के ले गया हाथ से, है ना? अब देखिए वहाँ के बंदर बड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि भई इस फ़ोन का कुछ करना नहीं है, कुछ हमारे काम का नहीं है, आप खाना दे दो, हम फ़ोन दे देंगे। और इतना ऊपर था ना मेरे फूफ़ाज़ी ने गलती करी थी, उसको नीचे नहीं बुलाया, उन्होंने ऊपर ही ऊपर में खाना ऐसे फेंका, उसने कम से कम 100 डेढ़ 100 मीटर ऊँचे से फ़ोन फेंक दिया नीचे।
जी, जी। सही बात है। जी, जी। हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अ, जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ। अच्छा, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ओहो! अच्छा, अच्छा।